C'est ouf. Moi, si elle m'avait dit, par exemple: «Je sais, mais comme c'est le Covid, on est restreints à, je sais pas, genre, heu, 10 personnes ou 5 personnes, donc il y a que sa famille, machin». J'aurais fait j'aurais fait: «Pas de soucis, nickel». Après, j'aime pas, je sais pas, je suis pas trop fan non plus des des grands rassemblements qu'on fait, des mariages où c'est des gens que je connais pas, tu vois? Pas trop fan. J'aurais dit: «Pas de soucis», mais elle rien.
Ouais, ça je comprends. Il y a pas de souci. Mmh mh. Ouais, ouais, je comprends.
Et un jour, elle me reparle. Au bout d'1 an, elle vient me reparler, en mode: «Alors, quoi de neuf, et tout»? Et c'est trop chelou parce que
Ah ouais. Mmh mh. «Ah, au fait, heu, je suis mariée»! <laughs> Mmh mh.
oui mais c'était mais ça, c'était limite. Heu, je lui dis, heu elle voulait qu'on se voie. Moi, je lui réponds: «OK, pourquoi pas». Et elle me dit: «Faut» et là elle me dit: «Faut que je voie quand il sera dispo». Et pourquoi?
Oui. Mmh mh. Ah ouais?
E elle était en mode, du coup, partout où elle va, lui aussi, il vient. Allez, c'est bon, j'ai pas le temps j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps pour ce sorte de trucs-là. <laughs> Ça va aller. Je peux pas. Et heu, moi, pour moi, ça englobe t ça englobe tout ça, la gentillesse. Ça englobe vraiment le côté où, heu, tu te soucies de l'autre, et du coup, tu agis en conséquence, tu vois? Et
Ah ouais. Non, Non. Mmh. Mmh mh. Ouais.
vraiment le le: «Comment ça va»?
Mmh mh.
C'est et pas juste, heu: «Ouais, ça va, tranquille» et tu pars, tu vois?
Ouais, ouais, et genre, ils vont juste pour savoir si tu es encore en vie.
C'est c'est trop ça! C'est bon, tu respires? Allez, j'y vais. C'est trop ça.
Là, je connais aussi. Ah ouais. «Ah, tu es encore là? Ah, OK OK, cool. Ouais, ouais, bah, à la prochaine, non»? <laughs> Waouh, merci! <chuckles>
<laughs> C'est trop ça. Mais vraiment, le côté, moi, je pense que le côté, heu, vraiment en mode, heu: «Ça va et tout, tranquille? Ouais». Et aussi, si quelqu'un te parle de choses, heu, perso, mais vraiment en mode, heu, ils ont besoin, tu vois? Ceux qui vont vraiment écouter, ça c'est vraiment de la gentillesse, je trouve.
Mmh. Ouais. Mmh mh. Bien sûr.

La gentillesse, c'est dans le cœur et heu, c'est ça peut aller à la fois par juste, heu, écouter, dire des mots gentils et agir avec gentillesse mais aussi dans le fait de prendre soin, tu vois? Moi il y a il y a des gens que je croise, heu, ah pas que je croise mais que tu peux côtoyer, ils te diront jamais: «Heu, comment ça va», tu vois? Sincèrement, ils croient que tu vas bien, tu vois? Et il y en a qui vont prendre ce temps dire: «Salut, est-ce tu vas bien? Je crois que tu vas bien, tu vois, ça va» tu vois?
Oui. Ouais. D'accord. Mmh mh, je vois. Mmh mh. Oui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mmh mh mh. Mmh mh. Ca et puis, en plus, il v et quand il voit que tu es pas très bien, il va dire: «Est-ce que ça va vraiment bien?» Tu vois? Ça, c'est ça c'est plus le côté empathique. Mais tu sais? Je rajouterais que la gentillesse ça peut être, heu, inné, tu vois? Ouais, parce que tu peux l'apprendre, tu sais, pour tes petits et tout machin, mais heu, ouais, bon, ça dépend de l'éducation, c'est normal, tu vois? Mais quand on te fait des choses bien, tu as envie de faire des choses bien, tu vois? Ouais mais heu, quand tu on te le cède à tes caprices, et bien, en fait, des fois, tu peux pas avoir cette gentillesse-là, tu vois? Ouais.
Mmh mh. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Mmh mh. Mmh mh, ouais. C'est mort. Exactement, tu comprends pas, en fait, tu sais pas ce que c'est.
Ouais, tout à fait. Tu sais, c'est comme les enfants heu, ouais, dis-moi.
Moi, je crois que ouais. Moi, je crois je crois que le gars dont je dont je parlais, qui est le pakistanais, sa famille, c'est l'aîné, et je pense c'est un petit peu le côté un petit peu enfant pas enfant roi mais un peu l'enfant à qui on a tout on a tout donné, tout, tu vois? Tout heu, accordé.
Oui. Ouais. Ouais, bah, oui, c'est tu sais? C'est l'enfant c'est l'enfant roi. <laughs> Ouais.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Du coup, lui, il a du mal à comprendre le retour.
Ouais et qu'on lui dise: «Non» 1 fois.
Tu vois? C'est ça, il comprend pas, et quand on fait comprendre on fait comprendre que son comportement est pas bien et que ça bloque, tu vois? Donc en fait, son comportement de tout lui donner constamment, ce n'est a ça fait qu'il n'a pas créé de d'intelligence émotionnelle, en fait.
Mmh mh mh. Ouais. Oui. Ouais, tout à fait, ouais, ouais et et ça ça se cultive et ça se travaille.
C'est c'est c'est fou, hein. Mmh mh.
Ouais.
Et heu, c'est ça, en fait, c'est que du coup il il il est il est gentil mais qu'en comme si comme si, c'était un c'était un code qu'on lui avait dit. Il faut sourire voilà c'est ça. Il faut sourire exactement, donc tu verras, il sera extrêmement gentil, et tout monde va dire qu'il est cool mais quand tu le côtoies au quotidien.
Mmh mh. Oui. De façade, non? Comme le poker face. Mmh. Mmh mh. Oui. Mmh mh.
Tu te rends compte qu'en fait, il il ne sait que prendre, il sait pas être vraiment gentil dans la dans la dans la vraie définition qui est de parfois s'oublier un peu pour que l'autre puisse exister et être heureux. Tu vois? C'est tout un truc, tu vois?
Ouais. Ouais. Bien sûr. Je vois. Mmh mh. Eh ben, tu vois? C'est comme les enfants qui savent pas partager.